Aku ke temen deket aku sih, Kak. Waktu itu aku kan masih masih single ya belum punya pacar, jadi pada saat itu aku ceritain ke sahabat aku sih, Kak. Sahabat aku dari kuliah gitu, Kak, jadi kayak ada 1 orang ini cewek temen deket aku banget, Kak, dari kuliah semester 1 hari pertama tuh kita udah temenan, Kak. Jadi pas itu tuh kayak ya udah dia tahu cerita aku, ya jadi aku cerita ke dia, Kak, jadi keluh kesahku gimana, eee, ketakutan, keraguan aku tuh pasti aku ceritain ke dia. Akhirnya dia kasih saran, "Ya gak papa, itu wajar kok," kata dia. "Sebagai manusia, cuman ini kan ya kita tuh kan harus gimana ya, selesai kuliah tuh kan kita harus meng-upgrade diri kita kan ibaratnya," kata dia, "Ambil aja dan pasti ya kalau misalnya kita niatnya baik untuk keluarga, pasti Tuhan tuh ngebantu kok," kata dia. Dari situ iya, dari situ aku mikir kan, "Oh, iya bener juga kan, eee, ini kan aku ngelakuin ini untuk keluarga ya," kayak gitulah, Kak, untuk bantu keluarga segala macem ya pasti Tuhan bantu sih. Nah dan ternyata alhamdulillahnya, eee, ketika aku udah apa, ikhlas bener-bener ikhlas sih, Kak, kayak, "Oke ini aku ngelakuin buat keluarga nih gak ada neko-neko," gitu kan, ya ada sih neko-nekonya yang aneh-aneh, kayak party gitu masih adalah ya, masih batas normal tapi. <chuckles> Tapi kayak, pas itu aku kayak, "Okelah, eee, ini kan untuk keluarga pasti kayak dibantu sama Tuhan," dan alhamdulillah-nya papaku tuh udah mulai berangsur sembuh nih sampai hari ini, Kak.
Mmm, oke. Mmm. Oke, cerita ke dia ya? Mmm. Mmm. Mhm. Betul betul banget. Bener, iya. Setuju setuju banget, Kak, wah. Hmm. Iya. Mhm. Mmm. Hmm. <chuckles> Oke. Oke, mmm. Mhm, heeh. Wih, alhamdulillah alhamdulillah ya, Kak, aku turut seneng nih ngedengernya jadi ya. Kak, aku kepo juga <chuckles> aku kepo juga gitu. Oke oke, alhamdulillah banget deh su turut turut ikut seneng deh, Kak, atas keluarganya gitu, atas kesehatan, sehat-sehat deh. Ok oke, nah tapi berarti itu pasti bikin lega banget kan, Kak, ketika maksudnya Kakak punya ternyata tempat cerita gitu, yang mana itu adalah ya temen Kakak juga, temen deket juga gitu yang ma yang mana juga ya udah kenal cukup lama gitu, jadi dia udah tahu paham betul juga Kakak tuh tipenya gimana gitu kan. Jadi ya ya cukup meredakanlah ya, eee, rasa mungkin unek-unek gitu, untungnya ada gitu maksudku dengan Kakak yang banyak banget kebingungan gitu. Nah kalau boleh jujur ada nggak sih momen yang bikin Kakak nyesel banget, Kak, ada nggak?
Mhm, iya makasih ya, Kak. <chuckles> Iya. Makasih, makasih, Kak. Lega banget. Mmm. Mmm. Mmm. Betul. Betul banget, Kak. Mmm. Nyesel dalam artian atau dalam hal apa nih, Kak?